أنا فِهِمتَك، فِهِمتَك، فِهِمتَك، لأ بُص، هو أنا منه من اللي أنا شايفه، إن بالعكس، هي أصلًا هاشرحها لَك من الأول خالص، يعني هو الفكرة، إن أصلًا الموضوع أ بدأ إزاي، إن هو كان في فيديوهات طويلة اللي إحنا عارفينها، اللي هو مثلًا الYouTubers والناس اللي بيقعدوا يعملوا فيديوهاته وبتاع وكده. كانت الفيديوهات بقى ممكن ت ممكن توصَل ل20، 30 دقيقة، فلقوا إن المشاهدات بدأت إيه، بدأت تقِل، فقالوا إيه، فقالوا طَب ليه ما ناخدش جزء من الفيديو نفْسُه، نقصقصه بدل ما الفيديو يبقى 20 دقيقة لأ، إحنا نقصقص الفيديو على 20 مرحلة، فبَصُّوا لقوا إنه كُل فيديو لمّا حد بيتفرج عليه، بمجرد بس إن هو يكون عنده فضول الحلقة بتتكلم على إيه، فلقوا إن الفيديو نفْسُه اللي هو بتاع اللي هو م اللي بيمهد للحلقة، بقى جايب مشاهدات أكتر من الحلقة نفْسَها؛ علشان ما فيش حد أصلًا بيخش، كلهم بيخشوا يشوفوا ملخَّص الحلقة، عارف أنت اللي هي زي ما بيقول لَك إيه شاي في الخمسينة، آآ اسمه إيه ده؟ فيديو في الخمسينة، اللي هو فيلم في الخمسينة. في صفحات كده كده، اللي هو تلخص لَك فيلم، ما فيش حد حتى دلوقتي والله بسبب الفيديوهات دي، الناس بقت تكسِّل حتى تقعد تستمتع بفيلم، بقوا يتفرجوا عليه، يعني عارف أنت اللي هو، ما عندهمش صبْر إن هُم يتفرجوا على فيلم كامل، ت ساعتين، يقول لَك إيه، ده أنا هاضيَّع وقتي، لأ ده أنا هاقعد أتفرج على أستمتع اسمه إيه ده؟ آآ، أشوف ملخص الفيلم. طَب ما أنت كده أنت كده ضيّعت المتعة بتاعة الفيلم نفْسَها، أنت كده استفدت إيه!
تمام، صحيح، مضبوط، مضبوط. آه. Okay. إمم. إمم. إمم. آه. آه، آه، آه. طَب طَب أنت أنت بقى بتفضَّل الفيديوهات القصيرة، والّا يعني بتقاوم نفْسَك إن أنت لأ تتفرج على فيديوهات طويلة، سواء حاجة للمُتعة أو للتعليم مثلًا، يعني أنت نفْسَك بقى بتفضَّل إيه؟
لأ. لأ لأ أنا ما بافضلش خالص الفيديوهات القصيرة، أنا ما أكدبش عليك يعني أنا مضيَّع عليها وقتي صحيح يعني، أنت فاهم، <giggles> أنت فاهم، بس أنا إيه، يعني صراحةً آه بالضبط، أنا بس أنا ما باستحملهاش، يعني أنا باتفرج والله باتفرج عليها وباقعد أتفرج على Memes وبتاع وكده، أنت فاهم، آآ طبيعي زي أي شاب فاهم، بس إيه، يعني لأ. أنا لو ع أنا عايز احت عايز محتوى تعليمي الصراحة لازم إن أنا أقعد أتفرج على فيديوهات كاملة الصراحة، وغير كده أنت فاهم، حرفيًا يعني هي ما اكدبش عليك، هي يعني أثَّرت عليَّ بالسلب برضه، بس أنا باحاول أقاومها دلوقتي يعني، باحاول أبعد على التليفون على قد ما أقدر.
<giggles> آه، بس بتقاوم نفْسَك يعني؟ <giggles> Okay. آه، إمم. إمم. Okay أثّرت عليك؟

بُص، هي أصلًا أصلها تعالَ نبدأ لأصلها كده بدأت منين؟ بدأت من الTikTok يا باشا. يعني أنا شايف إن ده سبب الخَرَاب في كل حاجة. أنا حرفيًا حرفيًا أنا صحابي أصلًا ب عارف أنت اللي هو هو دلوقتي الTikTok على كل تليفون، أنا لحد دلوقتي ما حمّلتهوش ولا عملت فيديو. حتّى كان في حوار خاص بيه كده مش عارف فب ب كان بيكسِّب فلوس تقريبًا والله ما دخلت فيه حتّى، عارف أنت اللي هو، أنا يا باشا مش هارمي نفسي، ده غير أصلًا إن هو مش كويس الTikTok، الTikTok حتّى بيجيب Reels وبيجيب حاجات مش كويسة والله يعني هو آه. بُص، يا خاصة بال بالsearch بتاع الشخص نفسه، بس هم غصبٍ عنّك لازم يجيبوا لك محتوى كده مش مش لذيذ أنت فاهم؟ آآ فاهم قصدي في الحتة دي؟ بالضبط، بالضبط. ما عليهوش قيود وح ورخم كده. أنا عارف أنت اللي هو، عشان كده ما باحبش الTikTok الصراحة، يعني ما أفضّلهوش. بس هو كبدأ، يعني هو بدأ منهم ومعظم يعني ما نكدبش برضه على بعض، معظم المنصّات واخدة من كُلّه يعني آه. عارف أنت اللي هو copy، paste بس إيه، تختلف. يعني مثلًا الفيس، لأ الفيس ممكن تطلّع منّه فوايد. الReels اللي على الفيس تطلّع منها فوايد كتير بأمانة. لإن أنا أنا عن نفسي عارف أنت ال بُص، لمّا أحِب أتفرّج على فيديوهات مفيدة، أخُش على الفيس. أحِب أتفرّج على حاجات ما لهاش لازمة ويعني كده، أنت فاهم أخُش على الInstagram يا كده.
آه. <giggles> كويس. أ آه، آه، آه. <laughs> آه. آه. آه. ما آه. أنت ما فيش عليه قيود يعني زي المنصّات التانية. أوكي. أوكي. آه. آه. إمم. إمم. إمم. <chuckles> وأنت أ أنت محدّد م منصّة للجَد ومنصّة لل للعب.
تخّيل بقى آه. تخيّل بقى. <laughs>
آه. <laughs> طيب يعني خلّيني أسألك حاجة أخيرة كده، أنت يعني شايف إنه آمم آآ الأفضل طبعًا هو الفيديوهات الطويلة ف يعني بتنصح الناس عمومًا إن هم يعني يمي ي يروحوا أكتر للفيديوهات الطويلة ويحاولوا يتجنّبوا؟ يعني أنت شايف إن عيوبها أكتر من مزاياها نوعًا ما، فبتنصح بالفيديوهات الطويلة مضبوط؟
قُل، قُل. إمم. آه.